Nói chung là, mình thấy thời gian qua đi thì nó không có ổn, dạng như là chị đó không có chịu, ơ, tư duy á, mà chị cũng lớn tuổi nên mình cũng khó nói lắm. Cho nên á là mình đã nói chuyện với sếp mình, thì ban đầu sếp mình cũng lơi lơi á, nhưng mà mình dí cho bằng được là mình nói là "Chỉ như vậy là không có hiệu quả. Không thể nào mà cứ, gọi là, copy paste cho chỉ để chỉ copy paste lại chị nhắn với khách như vậy là không bao giờ chị biết cách làm." Cho nên là mình cũng xin phép á là mình nhờ sếp. Đầu tiên là mình nhờ, ừm, sếp mình làm việc công tác tư tưởng lại với chỉ đã, tại vì sếp mình là vị trí cao hơn nên là chị sếp mình sẽ nói dễ hơn.
Ừm. <laughs> Ờ. Ừ. Ừm, công nhận là vậy luôn đó, thì cái người, gọi là, có cái trách nhiệm mà trực tiếp với cái, a, cái cái người mới á, thì sẽ dễ nói hơn, đúng hông nè? À, mà á, ừm, mà bạn có nghĩ á là bạn sẽ dành thời gian để mà giải thích, ơ, những cái, a, cần nói với khách hàng cho chị đó hông thay vì cứ cái việc mà copy paste như vậy thôi?
Ừm, ừ. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, thì sau đó là mình mặc dù là chị đó có vẻ là không có hợp tác lắm đó, nhưng mà mình ép chỉ là phải học cách làm chứ hông phải là học hông phải là lấy cái cách làm của người khác xong rồi cứ áp vào như vậy. Tại vì mình có nói với chỉ là lỡ như lúc mình nghỉ phép thì sao, hay là những lúc mình rất là bận cho những cái công việc khác thì mình sẽ không thể nào chỉ chị được. Và nếu mà chị cứ phụ thuộc vào người khác á thì sẽ cũng ảnh hưởng đến cái kết quả chung của nhóm luôn ấy, cho nên là chỉ có chị không thích thì thôi mà chị vẫn phải học cách làm. <laughs>
Ừm. Ừm. Ờ, hợp lý. Ừm, hợp lý. <laughs> Kiểu, như, ờ, cái cái cảm giác nó giống như là bạn làm 2 đầu việc cùng một lúc luôn, đúng hông? Ờ, ừm, thì thiệt ra á phải chỉ, a, ừm, tận gốc nè, nó dễ hơn so với Ờ, đúng rồi, cảm giác như là cứ, ơ, nó nó chỉ là cái bề mặt thôi á, nó chỉ trên cái bề nổi thôi, còn thật ra thì chị đó hông có biết cái cách mà ấy mà khi mà bạn, à, vắng, ư, vắng làm một ngày thôi là trời ơi nhiều khi mà chị đó cũng gặp khó khăn và cả nhóm á cũng, a, hông có đạt được cái mục tiêu, đúng hông nè?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, thật sự là như vậy. Ừm. Cho câu chứ hổng phải là đưa cho con cá, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, nói chung là ừm. Ừm, tiếp tục với cách làm đó là không có lợi cho bên nào hết trơn á. Ừm.
Ừm, và sau đó thì, à, nó có ổn hơn hông?
Ừm, sau đó là mình, à, mình chỉ cách làm, à, chị đó có tiếp thu hay không thì cái khúc sau là mình đưa cho sếp mình làm. Kiểu, sếp mình sẽ là người trực tiếp xem nè, rồi quản lý và dạng như là, ờ, hướng dẫn chị ấy đó. Ừm.
<laughs> À. Hướng dẫn, đúng hông? Ừm. Ừm, là tức là, ờ, bây giờ là sếp sẽ, a, là cái người chịu trách nhiệm mà hướng dẫn cái chị ấy lại từ đầu, thay vì, ờ, bạn là đảm nhận luôn cái công việc của chị đó, đúng hông nè?
Ừm, ừm. Ừm, mình chỉ hướng dẫn cách làm thôi, còn, à, tính cách và cái sự hợp tác đó, mình mình quyết định là đẩy qua cho sếp mình làm là sẽ dễ hơn thật. Ừm.
<laughs> Nên nhiều khi cũng, a, khó, đúng hông? Cũng cái chị đó cũng ờ. Ừm, hợp lý luôn đó. À, mà thường á thì bạn thích làm việc một mình hay là làm việc chung nhóm?
Đúng rồi, mình cũng ngang hàng người ta thôi nên cũng hông biết nói sao ấy.

Hay quá ha, tức là, ờ, bạn cũng, ơ, dễ chịu mà, trời ơi, chia sẻ những cái cách mà, à, làm hiệu quả cho người khác nữa nè, để cho người khác, ờ, cũng cải thiện chứ.
<chuckles> Trời ơi, cái một mình mình làm, mình làm được mà nhóm mình làm hổng được là cũng tiêu à, cũng đi cũng đi xuống theo nhau à, cho nên là phải phải phải rộng rãi, phải chia sẻ.
<laughs> Hay ha, ừm, vừa bởi vậy á mới nói là giữ được cân bằng giữa làm việc một mình và làm việc nhóm nó cũng khó chứ đâu có dễ đâu.
bầu trời nghệ thuật. Ừm.
Ừm, là nghệ thuật đó, à, mà, à, bạn có cái bí quyết nào mà để, a, tránh quá tải khi mà làm việc một mình hông nè?
Ừm, cũng có, đó là có những cái mình nghĩ là biết kêu cứu á, cũng là một cái kỹ năng mà cần phải học hỏi nha, chứ là không phải lúc nào mình cũng ôm đồm là một mình, nếu mà thấy không ổn á, thì mình phải báo cáo lên cấp trên, hoặc là chia sẻ với đồng nghiệp để cho người ta biết. Giống như nhiều khi mình cứ ôm đồm, ôm đồm đi, thì nó dẫn đến một cái hậu quả là mình làm không xong, mà nhiều khi cấp trên người ta cũng không biết, người ta nghĩ là mình làm như vậy là OK, người ta sẽ không có điều chỉnh lại á.
Ừm. Ừm, làm không xong. Ừm, và nhiều khi cái chất lượng làm việc nó cũng, a, sẽ đi xuống, mà nếu mà cứ, a, ôm đồm hết tất cả mọi việc, đúng hông nè? Nó hông có đảm bảo được. Ừm, nghe bạn thấy á mà mình thấy á là rõ ràng luôn là không phải chọn một mình hay làm chung, mà cần, à, phải biết cách là cân bằng, ừ, cân bằng nó. <chuckles> Thì làm việc tự do thì, à, một mình á thì nó khỏe nè, nhưng mà làm việc nhóm thì cũng cần phải có cái sự giao tiếp, à, gọi là, à, để mà cân bằng được, ừm, mối quan hệ giữa con người nữa. Ừm, cảm ơn bạn vì câu chuyện của bạn nha, chào bạn.
Đúng rồi nha, hoàn toàn đồng ý. Ừm, ừm, ừm. Cân bằng, đúng rồi. Cân bằng và lành mạnh. <chuckles> Đúng rồi. Hiệu quả, ừm, ừm. Yeah. Ừm. Không có gì, cám ơn bạn đã lắng nghe mình nha. Bye bye.